بالضبط. طب دور التكنولوجيا إيه بقى، آآ، يعني م يعني هل التكنولوجيا جزء بقى من ال من الحداثة عندك؟ ويعني ما هي برضو التكنولوجيا حاجة حداثة يعني، تعتبِر يعني، هل بتِّابِع جديد التكنولوجيا وبتحاول تستخدِمه؟
والله، يعني هي بصراحة سهَّلِت الدنيا عليّا، يعني الواحد كان الأول عشان عشان مثلًا يقرَأ كتاب، الواحد يرُوح يشتري الكتاب ده بمبلَغ وقدره، دلوقتي الواحد عايز كتاب هيحمِّله.
آه. ما هو ده من ضمن برضه مميزات الحداثة يعني الم المرونة أهو، يعني آه، وال
آه، أ أيوه هي هي فعلًا هي هي هي بُصي، هي ميزة ال ال ال ال الحداثة بتاعة العصر اللي إحنا فيه ده، تمام، إن هي سهَّلِت الدنيا شوية يعني، الحياة بقت أبسَط و وسَلِسة شوية، تمام. بس ال السلبيات يعني ممكن تكون يعني ممكن تكون زي ما قُلت لك سامَّة. يعني المشكلة في الحاجة السامَّة إن الإنسان ممكن يستمتِع بيها وما يحِسِّش إن هي زي زي السمك اللي بيبقى سامّ وشكله جميل، الواحد ي عينيه تزغلِل، حا حابِب يلمَسه، فيرُوح يلمَس السمكة، ي ممكن يمُوت.
سهولة. امم. آه. امم. امم. أكيد طبعًا، يعني مش أي حاجة شكلها جميل أو هي جديدة وطالعة، زي ما بيقولوا الtrend يعني، الإنسان يقلِّدها. فيعني في حاجات بتبقى كده شكلها حلو، لكن فعلًا زي ما أنتَ بتقول ممكن تموِّت يعني، أو ممكن ت تخسِف بالإنسان الأرض يعني خالص يعني.
آه. وممكن تشوَّه شخصية البني آدم نفسه، زي ال زي ما قُلت لك، زي أغاني الراب و بالذات يعني عايزة أقول لِك أغاني الراب دي من الحاجات ال ال المفروض أنا نفسي بصراحة، المجتمع يعمَل ثرو ثورة على الناس دي. <chuckles>
آه، وتشوش، امم. امم. أيوه، أيوه، فعلًا عندك حق.
آه، لأن هي حاجات يعني مسمِّمة للأجيال، وعايز أقول لِك إنه 90% من الشباب اللي بيسمَعوا الأغاني دي، يا إما شاب لا مؤاخذة يعني كبير في السن وعلى الله حكايته ومش عارف أي حاجة في الدنيا، يا إما شاب عنده 16، 17 سنة.
امم. امم. امم. بالضبط.